อ๋อ ดูได้ ทุกอย่าง บนโลกแบบ หนังไทยอย่างงี้ก็ดูใช่ไหม?
ช ชะ โอ้โฮ แต่หนังไทยอาจจะไม่ได้ fav <laughs>
<laughs> อ้าว ไหนบอกดูได้ทุกอย่างบนโลก คุณโกหกอะ <chuckles> หอ หอแต๋วแตก อย่างเงี้ย คุณดูไหม? <chuckles>
เว้นเรื่องนี้เว้นเรื่อง หนึ่ง ได้ไหมคะ แต่ก็ไม่ดู โอ๊ย แต่คือส่วนใหญ่จะดูพวกแบบ ตอนที่มันเป็น เขาเรียกชื่ออะไรนะ GDH เก่า ๆ อะค่ะ รู้สึกว่าหนังดี แต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เริ่ม
เฮ้ย แล้วได้ดู 404 เปล่า? ใน Netflix ที่มาใหม่อะ หนังเต๋อแสดงนำ
อ๋อ 404 ยังไม่ได้ดูค่ะ ดีไหมคะ?